Mensch, <sighs> ich bin total im Stress. Also, ähm, und zwar von der Arbeit aus machen wir, ähm, wie heißt es, äh, Secret Santa und das heißt, ähm, man muss 'nen Namen ziehen, äh, und den Namen, den man zieht, da muss man dann ein Geschenk sich überlegen und das Problem ist, äh, dass die Person, die ich gezogen habe ich hab da echt keine Ahnung, was ich der schenken soll, weil ich halt auch gar nicht so viel über sie weiß und ich mein, das find, äh ich will halt auch nicht, äh, dass sie halt dann enttäuscht ist von dem Geschenk, ne? Ähm, kannst du mir da so 'n bisschen weiterhelfen?
Mhm. Ja bestimmt, dann lass uns da doch noch mal bisschen tiefer reingehen. Also es, äh, dieses Se Secret Santa das ist ja, glaube ich, auch Wichteln, ne? Äh, dass man sozusagen äh, wo wobei, Wichteln? Ja, doch, dass man eine Person zieht und dann muss man der Person was schenken. Ähm. Was hast du denn von ihr f so für 'n Eindruck, wenn du sie jetzt einfach so beobachtest auf der Arbeit? Fällt dir irgendwas auf? Zieht sie vielleicht so besondere Klamotten an, äh, lustige Ohrringe oder was mag sie so? Erzähl mir doch mal da gerne noch bisschen mehr dazu.
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja, ich versuch's. Also das ist ja das Problem. Ich hab jetzt gar nicht ich sehe sie gar nicht so oft, weil wir halt einfach auch nicht in derselben Schicht arbeit also ich arbeite spät und sie arbeitet früh und wir sehen uns eigentlich nur kurz im Übergang und es ist halt bei uns immer sehr, ähm
Mhm. Ja.
ja, viel los und deswegen hat man auch gar nicht so viel Zeit, sich mal so kurz, äh, zu unterhalten. Wenn wir uns unterhalten, ist es meistens halt über die Arbeit <laughs> und dann aber was ich halt gehört habe, ist, dass sie, ähm, gerne Schweißerin werden möchte und, ähm, da vielleicht kann ich da irgendwas ihr besorgen, was dazu passen würde. Und, ähm, sie ist, ähm sie hat, äh, viele Tattoos und sie hat, ähm, na ja, sie hat schon Schmuck, aber das ist eher, ähm, so Piercings, ne, so durch die Nase vorne und auch noch so 'n and so 'n Nasenring. Ähm. Was hat sie noch? Ähm, ich glaube, sie trägt gerne so eher so 'n schlüder, also nicht so auffällige Klamotten, aber ich weiß auch, dass sie, ähm, an schnellen Autos interessiert ist. Also das habe ich, äh äh, gesehen bei ihrem, äh ihr Profil wurde mir vorgeschlagen auf Facebook und da steht sie halt also posiert sie halt vor so 'nem schnellen Rennauto-Ding. <laughs> Genau und, ähm, so vom Alter her, sie ist, ähm sie ist in ihren 20ern, ja, also halt noch jüng j jung <laughs> etwas jünger. Genau und ähm, ja, mehr weiß ich eigentlich, äh, jetzt gar nicht, äh, und deswegen ist es halt auch 'n bisschen schwierig, mhm, ihr was zu schenken, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, verstehe. Also sie will Schweißerin werden. Sie mag, ja, Piercings, Tattoos, äh, scheint 'n bisschen, ja, verrückter unterwegs zu sein, mag Autos. Das sind ja schon mal so 'n paar Anhaltspunkte, ne? Ähm, Und habt ihr denn euch irgendwie 'n Budget festgelegt oder ist das so ganz frei?
Mhm. Genau, ja. Ja, also es gibt 'n Budget und zwar, ähm, mindestens 20$. Wer mehr zahlen möchte, darf das gerne und, ähm also ich bin in den USA, deswegen Dollar, aber so ja, in dem Rahmen, ähm, kann man halt Also 20 ist das, äh Min ist halt mindestens das, was man zahlen sollte, aber man kann auch drüber gehen. Also das ist so die Vorgabe.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Und du hast jetzt noch gar keine Idee, dass du sagst: „So, wenn ich jetzt nichts äh, wenn mir nichts mehr einfällt, dann, äh, schenk ich vielleicht irgendwie 'ne schöne Schokolade und 'n Prosecco dazu oder so.“ Oder hast du mal mit deinen Kollegen dich ausgetauscht, was die so verschenken?
Ähm, n ne, da hatte ich jetzt echt noch gar keine Zeit zu. Ich hatte das nämlich jetzt erst, ähm, letzte Woche erfahren und dann auch erst letzte Woche erfahren also letzte Woche, bevor ich jetzt ins Wochenende gegangen bin, ähm, äh, wa wie viel es sei, also wie viel man ausgeben kann und, ähm, ja, wer es ist, also wen ich habe. Und dann hatte sie halt auch frei. Das heißt, ich hab sie nicht gesehen, das konnte äh, konnte ich noch nicht mal mit ihr irgendwie besprechen, aber ich wollte halt auch nicht so auffällig <laughs> jetzt auf einmal mit ihr sprechen, weil dann weiß sie ja, dass ich also man darf 's ja nicht verraten, wen man hat. Und, ähm, wenn ich sie jetzt halt mehr anspreche, als ich das je vorher getan hä habe, <laughs> dann weiß sie ja gleich: „Ah, die Heike hat bestimmt meinen Namen gezogen“, und dann ähm Ja, das wär doch nicht so doll. <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Und kennst du denn andere Kollegen vielleicht, die sie gut kennen, die für dich mal so 'n bisschen vortasten könnten oder generell einfach ihren Geschmack ganz gut kennen, so?
Hm, ja, vielleicht, ähm vielleicht sogar, äh, ja, da weiß ich halt nicht, ob die dann mit ihr drüber reden würden, ne? Das ist halt dann das, äh, auch, ne? Aber ja, da gucke ich mal, ob ich jemanden Ich könnt natürlich auch, ähm, meine Super also meine Vorarbeiterin, die hat mir ja den Namen, äh, quasi dann gegeben und die könnt ich natürlich mal fragen, ob sie 'ne Idee hat. Ich hab jetzt gedacht, was was ich gehört hab, was es gibt, ist für Schweißer so 'ne Art, ähm ist wie so 'n so 'n Logbuch, wo sie so ihre Arbeiten eintragen. Vielleicht wäre das was, also wo sie da so 'n bisschen sich Notizen machen könnte, ne? Ähm,
Mhm. Ja. Mhm.
das hab ich vielleicht gedacht. Und sonst würde ich wahrscheinlich auch auf so was zurückgreifen wie Schokolade, ähm, ja, sü also irgendwelche Süßigkeiten. Aber da müsste ich halt dann trotzdem jemanden noch mal fragen, weil ich ja nicht weil ich ja nicht was aussuchen will, was ihr vielleicht gar nicht schmeckt, ne?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also das mit diesem Logbuch, das klingt auf jeden Fall toll, weil es ist ja sehr spezifisch auch für das, ne? Dann wünscht man ihr natürlich, dass das dann auch wirklich klappt mit der Ausbildung. Äh, da weiß ich jetzt nicht genau, äh, wie da der aktuelle Stand ist. Aber das klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Und, das andere wär ja sonst vielleicht 'n bisschen du sagtest ja so Tattoos und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht bei euch so 'ne in der Gegend sonst auch so 'n, ähm so 'n Laden gibt, vielleicht mit so, ja, so Rockabilly-Kr Zeu Sachen, ne, so, ähm mit so, äh, Zeichnungen und Mustern. Das ist ja auch vielleicht manchmal so 'ne ganz bestimmte Art, ne, oder so Richtung Tattoos, dieses Rockige, äh. Manchmal gibt es ja auch Geschäfte, wo man dann denkt: „Ach, das ist ja genauso der Stil“, und da könnte man sich ja auch mal umgucken, ob 's da vielleicht 'ne schöne Tasse ist oder 'ne Vase oder sogar irgendwie 'n 'n Bild oder irgendwie so was, ne, oder 'n Gutschein für den Laden. <giggles>
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja. Mhm. Stimmt. Mhm. Ja. Al Ja ja, das stimmt natürlich auch. So 'n Gutschein wär natürlich auch nicht schlecht. Ich mein, äh, wenn sie dann doch wieder vorhat, noch mal sich irgendwie 'n Piercing machen zu lassen oder oder 'n Schmuck kaufen will in so 'nem Laden oder halt so 'n Tattoo, ähm, zumindest 'n An An <giggles> 'n Anteil vom Tatt Tattoo wäre das ja dann, ne? Ähm, ja, das ist auch keine schlechte Idee, ne? Ähm, auf jeden Fall. Wenn sie halt mhm.
Mhm. Ja. Ja oder 'n Gutscheinladen, wo es so d wo diese Piercings gibt und so, weil, das die kann man ja auch immer mal austauschen. Äh, ich weiß nicht, wie du die ja jetzt so einschätzt auf den 1. Blick, also das wäre ja sonst vielleicht auch noch 'ne Idee, so 'n Gutschein für 'nen wirklich vielleicht so 'n tollen Laden, wo man weiß, äh, das ist auch kein Fehlkauf oder kei ne, dass das auch wirklich passend ist, ähm. genau
Mhm, ja stimmt. Ja, das wär wär auf jeden Fall gut, weil's halt natürlich d dem entspricht, was sie so hat, ne? Also was man so sehen kann, was man ja, ähm genau. Also, das mache ich auf jeden Fall, dass ich, äh, da mal gucken gehe, was wir hier in der Nähe haben, ob da ob ich ob die da so Gutscheine überhaupt haben. Und, ähm, dann wären das ja auf jeden Fall schon 2 coole Sachen, wenn ich das dieses so 'n Buch für sie und dann noch äh, so 'n Gutschein. Ich glaub, das ist schon ganz
Mhm. Ja a.
könnte ihr gefallen. Die Übergabe ist ja dann, ähm, Ende oder direkt am Weihnachts am Weihnachts ähm, Abend. Also <laughs> also letzter Arbeitstag für uns alle ähm, vo vorm großen Fes also hier wird ja am 25. gefeiert und am Abend, ähm, machen wir die Geschenkeübergabe.
Ja. Ah. Mhm, okay, ja und du kannst sie ja vielleicht auch einfach ja genau, dass du sie auch einfach mal, wenn du jetzt so siehst, nochmal so 'n bisschen beobachtest, ne? Was trägt sie vielleicht so für Farben? Was sind die Farben von den Tattoos oder da auch bei Facebook? Manchmal kriegt man da ja schon so 'n ganz guten Eindruck für so den Stil äh, die ne? und die Farbkombination und so, wenn du dann wirklich vielleicht so 'n Rockabilly Laden oder irgendwas findest, dann kannst du dir einfach mal schauen, ob da was dabei ist, was wo du denkst, das könnte irgendwie dazu passen. Und gleichzeitig, ja, kannst dir ja trotzdem da die Person noch mal befragen, die die dir den den Namen zugewiesen hat oder so, dich einfach umhören. Also das klingt eigentlich so, als würdest du da das Richtige rausfinden so.
Genau. Also bisschen Zeit habe ich noch. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja, das macht auch mehr Sinn, die Person zu fragen, weil die natürlich arbeitet früher, also die äh ist viel mehr in äh, derselben Schicht wie äh, die Kollegin, die ich jetzt gezogen habe oder die ich bekommen habe, äh, die sieht sie viel öfter. Ich sehe sie halt einfach seltener, weil ich später anfange zu arbeiten. Also ist wirklich nur so 'n Zeitfenster von 'ner halben Stunde, wo ich sie sehe und das ist äh, ja wirklich ziemlich kurz.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau, dann kann die ja vielleicht auch sagen, manchmal, ne, wenn Leute in so 'ner stecken ja dann vielleicht im Umzug oder es gibt irgendeine andere außergewöhnliche Lebenssituation, wo man sagt, ach, da hat sie mal nebenbei geäußert, sie braucht jetzt noch das oder so, ne? Ähm, da kann man ja dann einfach mal 'n bisschen die Ohren aufsperren, wobei du ja schon rausgefunden hast, dass mit der Schweißerausbildung, das ist ja auch schon mal wirklich 'n wertvoller Tipp, wo es sich wirklich vielleicht auch lohnt, da da noch mal nachzuhaken, so, ne?
Mhm, genau, ja. Ja, ich mein, es passt natürlich auch zu ihrem, äh, dass sie die dass sie schnelle Autos wahrscheinlich mag, also ich mein, das hat ja auch was mit Schweißen zu tun. Ich weiß nicht, ich muss mal rausfinden, ob sie irgendwie an Autos so bastelt, ne, weil da könnte man ja dann auch noch mal schauen. Da gäb's ja dann noch mal andere also wenn jetzt nicht das mit dem, äh, Schmuckladen, äh, funktioniert. Es gibt ja auch andere es gibt ja hier auch so Webseiten, wo man für Autos Teile kaufen kann, ich mein, da gibt's vielleicht auch so 'ne Gutscheinmöglichkeit dann. Hab ich jetzt gerade da ist mir gerade eingefallen.
Ah, ja. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sehr amerikanisch hört sich das an. <laughs> Ähm, aber ob du da jetzt mit 20 $ hinkommst, ist dann wieder die andere Frage, ne?
Hab ich jetzt gerade ist mir gerade eingefallen. Ist auch Ja. Na ja, es kommt auf die Teile drauf an, die man kauft, ne. Es gibt ja auch äh äh, so Ersatzteile an Autos, die kosten ja wirklich dann nicht so viel. Und wenn sie halt wenn ich höre, ob's 'n Bastler ist, dann muss ich mal raus das muss ich jetzt mal rausfinden, ähm, inwiefern sie da, ähm, mit Autos was macht.
Mhm. Ja ja ja, okay. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es dir wirklich auch wichtig ist, da nicht ähm, so was ganz, äh, Generisches, sage ich mal, zu schenken, ne? Sondern dass das irgendwie zu der Person passt, obwohl du sie ja gar nicht so gut kennst. Und ich glaub, du hast da jetzt schon mal einige wirklich gute Anhaltspunkte und auch als Backup sozusagen dieses, äh, Logbuch schon mal, ne, und eventuell 'n Gutschein für so 'n Piercing oder Tattooladen. Das hört sich doch schon mal ganz gut an und ja, viel Freude noch beim komplett äh, ja, rausfinden und fröhliche Weihnachten.
Zum Beispiel. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und ja, also genau das denke ich halt auch, es soll ihr auf jeden Fall gefallen, wenn ich ihr was äh, schenke.
Mhm. Ja, das sehr gerne und immer wieder <chuckles>
Ich danke dir für deine Hilfe.